Mhm. Um's jetzt noch mal klarzumachen, äh, das stimmt, das klingt 'n bisschen, äh, danach, wenn ich sage Künstlerin ich bin Sängerin und Tänzerin. Ähm, ich habe, äh, früher mal früher sage ich schon, also das ist ungefähr 10 Jahre her, eine Musical akt Ausbildung abgeschlossen und, äh, seitdem bin ich dann für Shows oder Events unterwegs als Künstlerin und, ähm, genau, da geht's ja ganz, ganz viel um diesen kreativen Prozess, ne, auch um die kreative Leistung oder wie man performt, ganz, ganz viel auch und grade auch, wenn man ein Vorsingen, Vortanzen oder Vorsprechen hat, ähm, wenn da dann bestimmte Facetten gefragt sind, zum Beispiel auch grade beim Singen und man das nicht liefern kann, dann ist das wie eine Art schalt Scheitern, auf jeden Fall.
<snorts> Ah. Mhm. Hm. Mhm. Hm, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, und gab's dann mal was, wo du irgend 'ne auf irgend 'ne Rolle angestrebt hast, ähm, die dann nicht bekommen hast und dafür dann aber sich 'n viel cooleres Projekt ergeben hat, sowas in der Richtung?
Ähm, ja. Ähm, ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Also, ich hatte zum Beispiel eine Rolle, die ich gerne gespielt hätte und da haben sie beim Vorsingen so, ähm, verschiedene Stile von mir angefragt, ähm, oder wollten halt, dass ich zum Beispiel mehr funky klinge und ich hatte keine Ahnung, wie ich das so hinkriegen soll. Ich war damit auch nicht so viel in Berührung gekommen und, ähm, das war auch sch ziemlich am Anfang meiner Karriere. Ähm, und bin dann dementsprechend daran dann auch gescheitert, weil ich das nicht liefern konnte, weil ich irgendwie kein, äh, Bild davon hatte. Später habe ich mich 'n bisschen damit auseinandergesetzt und wenn man mich das jetzt fragen würde, wüsste ich sofort, wie ich das herstellen muss. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Ah. Mhm. <snorts> Oh, okay.
und so lernt man dann halt und wächst man, ähm, ja, besonders kreativ dann halt auch und, ähm, ja, tatsächlich dadurch, dass man sich auch mal durch solche Momente ein gewisses einen gewissen Skill vielleicht aufbaut, ähm, kann das sehr, sehr gut sein für andere Jobs dann später und die kommen dann auch meistens, <chuckles> wo sich dann genau das bezahlt macht, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja.